Aham. É.
Né, então mas era mas era bem legal.
É. E aqui v eh, você f você gosta mais de fazer exercício físico, exercitar ao ar livre, no frio ou no calor? <laughs> Eu so eu estou gostando mais é do frio.
Eu gostava muito. Eu gosto mais de de não fazer exercício físico mas, não
Porque eu eu estou pensando assim: "Gente, quando for calor como é que eu vou fazer para descer e subir essas escadas?".
Então Uhum.